كويس أوي، ده ب من نفْسك كده يعني ما دخلتش مثلًا ما خدتش حاجة في جامعة مثلًا زي جامعة أمريكية مثلًا، دبلومة؟ إمم.
آه. لأ، لأ، لأ، آه لأ، لأ، بعد ما اخدت ب لأ، أنا كان تخصصي هندسة فما كنتش محتاج إن أنا أ أ أ إن أنا آه، كنت عايز المهارة بس عشان اعرف الناس دي بتفكّر إزاي، بتنظّم إزاي، بتنظّم الإيفنتات إزاي، بتنظّم الشغل إزاي بينظموا الورقيات إزاي ب الحاجات دي كلّها، وفعلًا كنت عامل كنت عامل الحمد لله شغل كويس بعد الكورس بعد المهارة دي اللي اتعلمتها آآ، وهكذا أي حاجة باُقع فيها بابدأ اتعلمها، ودايمًا كل المهارات اللي اتعلمتها، اتعلمتها نتيجة ابتزاز اتح ابتزاز حصل لي في حياتي. <chuckles>
آه، آه، أنت عايز المهارة بس، آه. إمم. بالضبط، امم. تمام، حلو أوي. بالضبط. يعني ك ما بتتخشش الحاجة تتعلمها أو تبقى عايز تتعلم المهارة بتاعتها، الّا لمّا ب تتحط في موقف معيّن آآ، آآ، يعني تُحرج منُّه مثلًا، آه.
آه، موقف يحرجني جدًا، آه، موقف يحرجني فيخلّيني اروح اتعلمها غصبٍ عنّي، يعني ال الموقف بتاع الب البت البنت اللي عملت لي interview ده مثال ومرّة أنا كنت ما كنتش اعرف أي حاجة في الكمبيوتر فرُحت لواحد قُلت له: "أنا عايز اعمل أنا نسخة الWindows" قال لي: "لأ عملت نسخة آآ، اديتك نسخة الWindows هتدفع نفس تَمن النسخة اللي أنا عملتها لك" قُلت له: "إزاي!" وطبعًا أنا ساعتها كنت على قدّي وكانت النسخة نفسها ب35 جنيه أو أقل من كده كمان أو كانت ب15 مش فاكر.
آه. إمم. نسخة الWindows آه. اهم. آه.
وأنا ساعتها كنت طالب وارد اكون باوفّر باوفّر يا ريت أنا ما حصلش معايا كده، ده أنا هاقول لِك عملت إيه ده أنتِ هتضحكي، اللي حصل إن أنا آآ، خ قُلت له: "لأ، أنا عايز ات عايزك أنت اللي تعلمني وأنت بتعملها،" قال لي: "لأ ما أنا مش باعلمك أنا لو علّمتك كنت هتيجي لي أنا ليه؟" قُلت له: آه،" قُلت له: "طيب ماشي،" رُحت رُحت لواحد صاحبي آآ، قُلت له آآ، آآ، هو ي شافني عايز اعمل نسخة فعملها لي.
أكيد قريت عنها وشُفت تتعلمها إزاي. آه. أومال إيه؟ وأنا قُلت إيه؟ اهم.

أنا عايز أقول لِك أنتِ جيتِ للشخص الصح أنا من الواح من ناس كُنت اتخرّجت من الكلّية بتاعتي وأنا أو دخلت الكلّية يعني أو أثناء فترة الكلّية كُنت حمار في الEnglish زي ما بيقولوا كده ما كُنتش س شاطر أوي فيه وأنا مش باقول لِك دلوقتي إن أنا تنين مُجنح بس آآ سواء English، أو سواء كورسات برمجة سواء كورسات AI آآ الحاجات دي كلّها اتعلِمتّها أو سواء كورسات HR لأن أنا باحب الHR جدًا سواء كورسات كمبيوتر الحاجات دي كلّها خدّتها لوحدّي، خدّتها
<chuckles> تما <chuckles> اهم. حلو جدًا. كل ده اتعلِمته لوحدّك، يعني دي مهارات محتاجة دراسة جامدة جدًا يعني آآ عشان توصَلّ للمهارة دي، طَب أول خطوة عشان تتعلم، يعني حاجة جديدة زي دي بسرعة تكون إيه؟
لوحدّي من غير أي مكان. أول حاجة باعرف أنا عايز المهارة دي ليه؟ يعني أنا مش عاي يعني في ناس كتير جدًا عايزين يتعلّموا فوتوشوب بس عشان يشتغلوا على د graphic designer طب أنت هتصبر. عشان بعد ما بتتعلّم بتاخد فترة كبيرة جدًا من غير شُغل عشان تقدر ت تثبت نفسك في الgraphic designer هتصبرعلى كده؟ لأ، مش هاصبر أُمَّال <tsk> فهو يفضل ياخد الكورس ويشتغل عليه، وما يصبُرش أساسًا على إيه؟ يعني صِبر على تعلّم الكورس لكن ما صبِِرش على الفترة اللي هو بالضبط. فأنت خلاص ك أنت كده مش محتاج graphic designer لأن الgraphic designer محتاج صبر. ومحتاج يبقى معاك حاجة تانية جنبُه لحدّ ما تقف في graphic design على ر رجليك فأنت لازم تعرف الأول أنت محتاج الكورس ليه؟ فلو ح حكيِت لِك على الكورسات اللي أنت اللي أنا خدّتها أيام الجامعة من كورسات ICDL لكورسات HR لكورسات AI لبعض الكورسات الخاصة بالبرمج آآ كلّها كانت ليها كُنت دايمًا كُنت باحسّ إن أنا محتاجها يعني مثلًا، اخ
آه. بالضبط، امم. آآ قِلة الشُغل بقى. آه بي وبينسى، بينسى اللي درسُه. امم. امم. امم. كُنت عارف أنت أنت بتاخدها ليه.